それは日系の企業だったんですか？
うん。そそれ中東の企業です。中東の企業で働いてました。うん。働いてましたけど。うん。
あ、中東の企業で。凄いな。じゃ、ええ、英語以外でもコミュニケーション取ったりししてたんですか？
いや、中東はですね、はちわりがた全部、その海外からの労働力に頼っているので、もう基本的にほんとに、あの中東の周りの国あ、そうです、英語ですね。ま、ご挨拶ぐらいしか出来ないですね、アラアラビア語では。
うん。 うん。 はい。 英語。 うん。あ、そうなんですね。はい。 うんうんうんうん。
ほとんど必要なかったので、英語だけですね。もうほんとに、何処に買い物行っても全部英語だけです。
凄いな。へえ。英語、ええ。でも、その時もそういう給料の話とかで、あの。会社の上司とかと話したことあるんですか？
うん、はい。 はい。 うーん。うん。給料はですね、ポジション毎に上がっていく仕組みになってたので、まあ、ある意味、その迷朗会計って言うか、ここのポジションに行ったら、これぐらいになりますよ。で、毎年のボーナスはこれぐらいって決まってたので
うん。 うんうん。 あ、結構、あ あ、結構トランスペアレントに、ま、ここのポジションったらて、もう給料は固定だったのあ、そっか、それだったらいいですよね。たら分かりやすいって言うか、うん。
はい。 うん。 そうですね。うん。あとやっぱ、手取りが、やっぱ中東って、あの、所得税がないので、手取り的に、やっぱり満足は出来る金額をもらってたって言うのはあるかもしれない。うーん。日本すっごい取られるので、もう色んなね、税金とかね、あの区民税でなり、もうほんっとに。
な、る。 うん。 うん。 あ、いいですね。ええ。 うーん。どのああ、どのくらい取られます、タックス。
ええ、タックスも、もうお給料にもよりますけれども、ええ、う私が住んでた区民税とかも凄い高かったです。年間10何万とか区民税も取られてましたし、うん、プラス、やっぱりね、ペンション代とかね、色々あると、なんかお給料から10万ぐらい引かれてたかも、全部で。あの、そう言った税金で。うん。
うーん。 うわ、お。ああ。 はい、あ、なるほど。 あ、そうなの。へえ。 そんなに取られるんだね、日本も。そして給料が上がないんだ。
ね。 そう、ね、で、自分 そう。んで、全然帰ってこないし、将来的に。
へえ。 ああ、そうだよね。何それ、うーん。うんうん、うんうんうん、うん。そっかあ。でも、これから将来は、まあ、アメリカで、これから。うん。じゃ、アメリカの企業で働くことになりますよね、どんどんね。
うーん、ね、年年金なんてね、もう貰えないと思うので。うん。 そうですそうです、うん。はい。 うん。 そうですよね。うん。 そうですよね。そうですよね。なんかね、またお給料交渉しないとですね。<chuckles>
うーん。 うーん。 <chuckles> 結構あの、僕んうーん、の友達も、あの、結構給料交渉してますね、皆さん。
ねえ。えうん。 うん。 そうなんだ、どれぐらいの頻度でされてあ、積極的に。
積極的に。 いや、ねんなんか年に1回はするのかな。なんかそんぐらいの頻度でしてますよ。
うん、うん、うーん。 うんうん。そうですよね、アメリカの方は凄いしてるイメージです。
ふーん。 ねえ。なんか、結構ボーナスも凄く良いって言ってますし。
う、うーん。 なるほど。お兄さんもしますか？年に1回ぐらい、その給料査定の時とかに。
うーん。

し、では、給料すごくなかなか大切な <giggles> 話題ですけれども、給料が上がらないこととか、不満を感じた経験はありますか？
はい。 <chuckles> そうですね。 ありますね。
あります？おお。どんなうん。
僕はアメリカリカにいるんですけど、なえっと
はいはい。
給料が上がらないまず、給料に差があったことで、ショックを受けた経験があって。
うん、うん。 うん。 うんうん。うん。
うん、それを言おうか言わまいか迷ったんですが、結局言わずに終わってしまったって後悔してますね。
うん。 おお。 ちなみにどうやって分かったんですか？給料に差があるって。どうどういう風に分かったんですか？き気がついたっていうか。うん。
はい。 そう。おなそれはあの、同じ仕事をしていた、ど仕事の同僚とそういう話になったのではい。
うん。うん。と、お給料うん。ああ、それで自分より多くもらってて、同じ仕事なのに
そうですね。
ああ、あ、それは嫌だな、うん。
で、そう、2人だけじゃなくて、もうひとり、すろ、5、6人でその話をしたのかな、でみんな違っていま違っていて。
うん。 うん。 ああ、うん。アメリカっぽいですね。うん。うん。
僕はまだいい方なんですけど、もう1人はほんとにすく低かったですよ。多分倍以上の差があったわけですよ。
なるほど。うん。 ええ、そんなに。うん。
で、仕事の内容って、ほぼ一緒だったので。
なんかやっぱ、経験値の違いとかじゃなくてですか？もうリクルートの時点で多分リクルーターがこの人は経験があるないで、ある程度の査定して、それを飲んだか飲まないかだったんですか？
うん。 うん。 そうな多分多分それで判断してると思うんですが、ただ歳も近いし、経験もそこまでただね、その、経歴っていうんですかね、そこはちょっと違ったかなって。
うん。うん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。